あ、そうですね、ちゃんと落ち着くっていうのが大事なのかもしれ今はほんとにこう、もうラノベに見ながら寝落ちとかですね、ふくずうにやっちゃってるので、これはちょっと違いますよね、どう考えても。体も痛くなるし。<chuckles>
うーん。 うーん。なるほど。 確かに、なそうですよね、寝る前のスマホブルーライトだったり、脳も覚醒するので、あんまりあれですよね、確かに。
はい。
なるほどなるほど。
じゃあ、ちょっとお香試してみようかな、お香の勉強プラスあの、体験ですよね。だからそうそう、そういう感じのをやりたいなと、あの、思ってたんですけど、なかなかいいのが無くて。
確かに。 うーん。 まあ、確かにそうです。確かに無印で1本、1箱450円で10本から12本ぐらい。そうなんです。で、味、色、匂いも結構あるんですよね。なので、それとチャッカマンとかマッチを用意するだけで多分はい、大丈夫なあとお茶もやってるので、なんかそれと一緒になんか良いお茶を入れて飲むっていうのも、もしかしたら良いかもしれないですね。
あ、そんなに安いんですか。へえ。 へえ。 ああ、ありますあります。はい。 そうですね、あの、ほんとはあの、お茶のお稽古に夜当てようと思ったんですけど、あまりにも道具をセッティングするのがめんどくさすぎて、だ断念したのではい。
うん。 はあ。へえ。あ、やっぱり大変なんですね。
いや、あの洗うのが嫌で。<chuckles> すいません。
あ、ああ、<chuckles> なるほどなるほどなるほど。えでも、お茶ってめっちゃいい趣味ですよね。なんかほんと趣味に行き着いた、最終的にあの、お茶をやるとか、生け花をやるって聞いたことがあるので、めっちゃいいなって思います。うん。
そうですね。 ああ、なるほど。そうですね。生け花はまたちょっと別なトラウマを刺激するのでちょっと置いといて、この方で、はい。いえいえ。あの、やっぱりお茶やってるとあのお香とかお花とかは避けて通れないんですけどはい。
<chuckles> いろいろ、ご経験豊富ですね。<chuckles> うん。 ああ、そっか、なるほど。
じゃあ、ちょっとお香の方に少しあの、夜の時間を割いて勉強するっていいなと今思いました。いいアドバイス、いや、ありがとうございました。
うん。 いえいえ、ほんとあの、ね、あの頑張り屋さんっていうのが伝わったので、あの体に気をつけて無理せずあの、頑張ってください。